Ja, das ist das eine. Auf der einen Seite gibt es eben diese, ich nenne mal nenne das mal Werbung, ne? Ähm. Du hast dir auch irgendwann mal irgendwas gekauft im Internet, ne? Und dann wirst du zugeschüttet mit Mailings, ne? Äh, ich merke nur, es ist gar nicht so einfach, die wieder loszuwerden, denn dieses, äh, Kündigungsbutton für irgend 'n Newsletter, den verstecken die manchmal so, dass man den kaum findet oder nicht dran denkt, ne? Ne? Und aber ich habe 'nen anderen Weg gefunden, äh, nämlich, dass ich den Absender sperre, das geht ja auch, ne?
Aha. Ja, richtig. Mhm. Ja. <chuckles> Ja, richtig. Ja. Mhm. Ach, erzähl mal. Ah, sehr schlau, okay.
Ja. Oder ich kann auch 'ne Automatik einstellen, ähm, dass das als Junk-E-Mail behandelt wird. Dann landet das auch Papierkorb, ne?
Mhm. Und w gehst du da manchmal rein in diesen Junk-Folder und und leerst den auch oder oder ignorierst du das Ding einfach?
Äh, da ist 'ne Automatik drin, äh, dass das, was da drin ist, irgendwie automatisch nach 14 Tagen gelöscht wird, ne?
Aha. Aber guckst du da vielleicht auch manchmal rein, weil du eben auf ein E-Mail wartest und das vielleicht irgendwie nicht ankommt und manchmal passiert es ja, ne? Das das endet dann irgendwie so in so 'nem Junk-Folder, ne?
Ja. Ach ne, das mach ich nie. Ne. Also, was da reinfliegt <chuckles> ja? Ähm, also, mir kann es passieren, dass ich aus Versehen mal 'ne E-Mail lösche, ne? Äh, wo ich dann merke: „Oh, was hast du jetzt grad gemacht? Äh, die lass ich jetzt wiederherstellen“, ne, ähm.
Okay, ja, ja. Das ist mir schon mal paar Mal passiert, ja. Mhm. Mmh. Ja. Mhm. Ja, das ist ja dann relativ einfach, glaube ich, ne? Das geht ja relativ ja, ja.
Das ist ganz simpel, ne? Ähm, aber so Junk, äh, oder gesperrte, äh, Anbieter, du kriegst ja heute so viel, ähm, und das landet dann, äh, in dem, äh, Junk-Folder, ne? Äh, ansonsten habe ich auch 'n Weg gefunden, wenn ich jetzt mit jemandem oder mit 'ner Firma oder beruflich, äh, sehr häufig zu tun habe, äh, dann lege ich für denjenigen einen extra Folder an, ne, einen extra Ordner. Äh. Der kannst ja Regeln anlegen, also, wenn das von dem und dem und dem kommt oder von der und der Firma, äh, wenn in der Mail das und das enthalten ist, dann schiebt der das automatisch rüber in so 'n Unterordner.
Mhm. Ja. Ach. Mhm. Ach, alles klar, okay, mhm.